Eee, biz eşimle ayrı, eee, şehirlerde yaşıyoruz. Ben, eee, oğlumla, eee, bir şehirdeyim. Eşim de farklı bir şehirde. İşinden dolayı orada. Eee, dolayısıyla, işte, genellikle her hafta sonu olmasa bile, eee, hafta sonları hep yanımızda, eee, olmaya çalışıyor. Iıı, onun gelmesiyle tabii ki, eee, hani, çok fazla bir yoğunluk oluyor. Eee, işte, hani bizi davet eden, eee, insanlar oluyor. Eee, onlara katılmak, eee, ya da işte, eee, yapılması gereken işler oluyor. Uuu, dolayısıyla, eee, bu, uuu, zaman dengelemesini bir türlü ayarlayamıyorum. Çünkü hani, bir sonraki haftaya da yani, pazartesiye de bir hazırlık yapıp işte, yeni haftanın başlangıcı, işte, okuldu, işti falan onları da, eee, bir şekilde ayarlamak gerekiyor. Ama bu ben, eee, çok zorlanıyorum bu konuyla ilgili. Bir türlü bir zaman dengesi, eee, kuramadım. Eee, özellikle hafta sonları ile ilgili. Eee, bana ı tavsiyelerin olabilir mi? Nasıl ben bir düzenleme yapabilirim bununla ilgili?
Hı hı. Anlıyorum. Muhtemelen. Eee, teşekkür ederim. Öncelikle bunu benimle paylaştığın ve, eee, beraber ilerlemek istediğin için, eee, ben beraber konuşarak güzel bir yol bulabileceğimize inanıyorum. Eee, ama öncelikle daha rahat anlayabilmem adına, eee eşiniz hafta sonları geliyor diye anlıyorum değil mi?
Evet. Doğru evet, hafta sonları geliyor.
Peki, eee, sosyal hayatınızda, eee, etkinlikleriniz nasıl? Ne sıklıkla neler yapıyorsunuz? Bana 1 gününüzden, 1 haftanızdan kısaca bahsetmeniz gerekirse, eee, nasıl bir planlaman var?
Evet. Eee, şimdi hafta yani, cuma akşamından geliyor. Iıı, cumartesi günü, eee, genelde, hani, işte, ha bizi davet eden arkadaşlarımız oluyor. İşte, eee, yemek olabilir ya da, işte, bir akşam oturması gibi olabilir. Eee, onlara, hani, eee, katılmaya çalışıyoruz. Hani, eşim de geldiği için bir de hafta sonu, böyle, tatil havasında, ııı, arkadaşlarımızı da sevdiğimiz için onlarla birlikte vakit geçirmek istiyoruz. Iıı, fakat bu arada, işte, mesela cumartesi günü oğlumun, ııı, dersleri oluyor, özel dersleri oluyor. Onun dışında yapması gereken ödevleri oluyor. Eee, eşim geldiği için, ııı, mesela, alışveriş yapılması gerekiyor. Bazen eşimin ihtiyaçları oluyor. Onları, hani, eee, birlikte hallediyoruz. O sonra giderken götürüyor onları ya da bizim ihtiyaçlarımız oluyor. E, tabii, bu arada, işte, hani, ııı, bir, ımm, belki temizlik gibi bir şey daha, eee, şey, eee, hafta sonu rahat olduğu için, eee, yapmaya çalışıyorum. Evi toparlamaya çalışıyorum bir taraftan. İşte, çamaşır da, eşim çamaşır da getiriyor bazen. İşte, onların yıkanması, ütülenmesi ama bir diğer taraftan da, işte, bir, eee, keyifli vakit geçirmek, işte, oğlumuzla da, hani, onun da zevk aldığı şeyleri belki bir sinemaya gitmek gibi birlikte yapmak istiyoruz. Eee, ama bunların hepsi bir araya geldiği zaman o kadar, ııı, çok iş oluyor ki, ııı, ve, eee, zaman kalmıyor. Ben, hani, hafta sonunu dinlenmek yerine, yani, eee, çok daha fazla yoruluyorum. Iıı, bir denge de kuramadım, yani, ııı, hani bunu muhakkak ki farkındayım, bir düzene sokmam gerekiyor, bir planlama gerekiyor, eee, ama bunu yapamadığım için de, ııı, her hafta sonu acayip derecede bir koşturma, kaos içinde geçiyor ve ben, hani, pazartesiye acayip derecede bitkin bir hâlde başlıyorum.
Tabii. Hı hı. Elbette. Doğru. Muhtemelen. Olabilir. Eee, öncelikle bahsettiğin, eee, o kadar fazla dinamik var ki çok fazla uyarıcı var. Eee, çok fazla düşünmen gereken, dengeye sokman gereken o kadar fazla konu var ki, emm, belki bütün kalemleri aynı anda kırmak, ııı, zorlayıcı olabilir. Yavaş yavaş, deneye deneye, eee, kalemleri tek tek, eee, kırarak ilerlemek senin için çok daha rahat olacaktır diye düşünüyorum. Emm, öncelikle, eee, şeyi hiç düşündün mü? Mesela, eee, bir, eee, günlük, haftalık bir planlama, bir, eee, zamanlama yapmayı, bir çizelge yapmayı hiç düşündün mü? Böyle bir fırsatın oldu mu?
Aynen. Haklısın. Eee, hayır, böyle bir şey hiç yapmadım, yani, ben bu, uuu, planlama işini sadece, eee, kendi işimle, yani, çalışma işimle ilgili yapardım hep. Eee, hâlâ da yapıyorum. Eee, şu anda evden çalışıyorum ama, eee, ofiste çalıştığım zamanlarda da mutlaka bir ajandam olur ve, eee, oraya yazardım ama bunu şu anda, eee, yapmıyorum, yani, eee, aslında o çok iş, iii, kolaylaştıran bir şey. Eee, haklı olabilirsin. Belki de, eee, ben gözümde büyütüyor da olabilirim. Belki yazmak biraz daha bana da onu gördüğüm zaman, eee, daha iyi hissettirebilir. A! O kadar da, eee, hani, şey, eee, zorlu değilmiş, eee, diye düşünebilirim de belki. Eee, işe yarayabilir aslında, bunu hiç denemedim.
Tamam. Hı hı. Muhtemelen. Eee, senin durumunda, eee, dediğim gibi, bu kadar çok uyarıcının olduğu, bu kadar çok planlanmasının gereklilik eee, lerinin olduğu bir, eee, hayatta, eee, maalesef bu, uuu, zaman anlamında, yönetim anlamında, aaa, zorlukları birçok kişi yaşıyor. Öncelikle yalnız değilsin bu konuda. Bu konuda seni anladığımı, eee, ve yalnız olmadığını belirtmek istiyorum. Eee, şöyle, belki, iii, bir şey daha düşünebiliriz beraber. Eee, bazı önceliklendirmelere gidebiliriz. Eee, mesela, <swallows> eğer hafta içi yapabiliyorsan, eee, çocuğun için belki, eee, günün sonunda o da senden, eee, bir şeyler bekliyor, motive olmak için, eee, aktiviteler bekliyor. Eee, günün sonunda hafta sonu, ııı, babasıyla birlikte, üçünüzün birlikte geçireceği, eee, zaman kısıtlı olduğu için belki acaba oradaki aktiviteleri, belki üçünüz beraber değil ama hafta içi 1 gün, eee, beraber, eee, anne çocuk olarak, eee, bir aktivite yapabilirsiniz. Eee, belki o anlamda birazcık programını rahatlatabilirsin ki hafta sonu, eee, 2 gün arka arkaya 2 aktivite yerine belki 1 aktiviteyle, eee, rahatlatabilirsin diye düşünüyorum. Nasıl gelir sana, bu kulağına nasıl gelir?
Evet. Bakarım. Tabii, kesinlikle. Olabilir. Eee, aslında çok güzel bir fikir. Bu da bana şeyi hatırlattı. Biz o oğlum, ımm, daha küçük yaşlarında anne oğul günleri yapardık ve, işte, o gün, hani, bir gün sabahtan, ııı, işte, enerjimiz bitinceye kadar, ııı, ne istiyorsak, bizi ne mutlu edecekse, ııı, onları yapardık birlikte. Eee, şimdi 13 yaşına geldi, eee, ve tabii birazcık da, hani, ergen halleri var. Biraz daha, böyle, ııı, işte, kendi hayatı, kendi arkadaşları felan, ııı, gibi, ııı, bir havası var şu anda. Eee, ama, evet, biz, eee, hafta içi bir gün yine bir anne oğul günü, eee, belki bir yemek yemek ya da belki bir, ııı, okuldan sonra bir sinemaya gitmek gibi bir şey yapabiliriz. Eee, bunu ben, evet, ııı, tekrar hayatımıza, ııı, dâhil edebilirim. Eee, doğru söylüyorsun. Hani, o da hafta içinden de birazcık, böyle, deşarj olduğu için hafta sonuna belki, eee, tek bir, eee, etkinlik yapmak bizim için, eee, daha, hani, zaman kazandırıcı olabilir. Eee, bu işe yarayabilir. Bunu planlarıma dâhil edeceğim.
Ne güzel. Muhtemelen. Değil mi? Doğru. Eee, mesela, hafta içi anne oğul günü yapıldığı gibi hafta sonu da, eee, belirli bir zaman aralığında baba oğul günü yapılırsa ve o noktada aslında, eee, eğer fırsat varsa tabii. Merak ediyorum o noktada da, eee, dengenizi. Eee, bu noktada onlar da baba oğul günü yaparken, eee, baba oğul saatleri yaparken belki sen de kişisel ya da yapmak istediğin ya da evi toparlamak bile olabilir. Eee, konu hiç fark etmez. Eee, orada kendine zaman alanı yaratabilirsen daha rahat hissedersin, daha çok, eee, şeyi daha az, eee, zaman baskısıyla yönetebilirsin diye düşünüyorum.
Keşke. <chuckles> Evet. Evet. Evet, eee, ama şöyle bir sorun var bu konuda, bu çok kulağıma o kadar güzel geldi ki bu öneri. E ee, fakat, yani, ne yaparlarsa yapsınlar mutlaka benim de olmamı istiyorlar. Mesela, bir markete gitseler bile, eee, mutlaka ben de gitmeliyim onlarla. Benden ayrı bir şey yapmıyorlar ama şöyle bir şey oluyor, evde, eee, PlayStation'la futbol oynuyorlar. Hani, onların, işte, o baba oğul saatleri diyelim artık, eee, öyle vakit geçirdikleri zaman ben de evet, işte en azından belki çamaşır işini halledebilirim ya da, işte, o gün evde yiyeceksek eğer yemeği halledebilirim. Eee, bunun gibi, hani, onların o birlikte vakit geçirdikleri zamanda ben de hemen arada bir işi halledersem, eee, gerçekten, hani, eee, bu sıkışıklığı biraz rahatlatmış olabilirim.
Kesinlikle. Kesinlikle sana, eee, bir zaman, eee, rahatlığı sağlayacaktır. Eee, ayrıca belki şöyle de düşünebilirsin. Eee, alışveriş kısmı için konuşursak, eee, eve alınan market alışverişi anlamında söylüyorum, belki, eee, perşembe akşamından, eee, bunlara, eee, halletmeye çalışırsan eğer öyle bir fırsatın olursa, hafta sonu en azından bu, eee, yapılması gereken, eee, konuda bir tik atmış olursun ve bu sana kendini daha rahat hissettirir ya da, eee, eğer yemek yapmak, yani, kendimize küçük küçük vakitler ayırmaya çalıştığımız için söylüyorum, eee, yemekleri, eee, cumadan, eee, birkaç günlük şeklinde, eee, yapıp dolaba hazır edip akabinde hafta sonunu en azından alışveriş ve yemek sorumluluğu olmadan ilerliyor olmak muhtemelen güzel bir zaman aralığı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Daha dinlenmen için, farklı aktiviteler için vaktin olacaktır diye düşünüyorum. Değil mi?
Anladım. Evet. Evet. Eee, evet, gerçekten bu, ben, hani, hep günlük alışveriş yapıyorum. Yani, tamam, hani, böyle, büyük, eee, toplu alışverişler, eee, yaptığım zamanlar oluyor ama, eee, onun dışında, işte, hani, eee, o gün evde tüketilecek şeyler ya da ya yap hazırlanacak yemek için alışverişleri günlük yapıyorum. Aslına bakarsan en azından hafta, eee, şe sonu için bile, hani, perşembeden o alışverişi yapıp dediğin gibi belki de, hani, çok acil, böyle, açlık krizleri için bile olsa, hani, dolaba birkaç çeşit bir şey hazırlayıp koymak, emm, gerçekten o anda, hani, hem evdeki o açlık krizi anını, eee, sakinleştirecektir hem de, eee, beni de, hani, böyle, iki, eee, ayağım bir pabuca girecek durumdan kurtaracaktır. Eee, dolayısıyla evet, bu şahane bir fikir.
Evet. Değil mi? Kesinlikle. Eee, şu da olabilir eğer sana yakın gelirse, eee, belki, eee, dondurucuya atıp daha sonrasında rahatlıkla kriz anında vakitsizlikte çıkarılabilecek yemekler, eee, hazırlanıp o günlerde çok rahat çıkartıp, eee, 1 saat sonrasında çözüldükten sonra yiyebileceğin, eee, alternatifler var besin değerleri bozulmayan, eee, tadını kaybetmeyen yiyecekler var. Çok kısa bir araştırmayla beğendiğiniz, sevdiğiniz, bu şekilde muhafaza edeceğiniz yemekleri aslında önceden daha rahat bir zamanınız olduğunda saklayıp o günlerde kriz anında, eee, çok rahat tüketebilirsiniz.
Evet. Aynen. Evet. Eee, evet, haklısın aslında, hani, bu, uuu, şeyi yapıyordum aslında, hani, buzluğa birtakım şeyler atma fik eee, olayını yapıyordum. Eee, sonra oğlum olduktan sonra, hani, çok dondurulmuş şey, eee, hani, küçük yaşlarındayken, eee, yemesin diye daha, böyle, hani, anında yapıp, ııı yemek şekline dönmüştüm. Ama artık o da on üç yaşına geldi. Hani, bu şekilde, eee, yiyebilir. Eee, dolayısıyla evet, bunda da, hani, bir araştırma yapıp, hani, ne, ne kadar zamanda besin değeri kayboluyor, eee, gibi bir araştırma yapıp, eee, sevdiğimiz tarzdaki yemeklerden, eee, birkaç çeşit buzluğa atabilirim. Bu yani, çok güzel olur. Uuu, çünkü, hani, hafta sonu tüketilmese bile hafta içi bile benim işime yarayabilir. Eee, çünkü yoğun olup da yemek hazırlayacak vaktimin olmadığı zamanlarda, eee, evet, bu yöntemi, eee, işime yarayabilir. Bunu da kesinlikle yapacağım. Gerçekten, eee, çok güzel bir önerim. Eee, çok teşekkür ediyorum. O kadar faydalı şeyler söyledin ki bana, bunların hepsini uygulayacağım ve eminim, eee, önümüzdeki hafta sonunu çok daha konforlu ve rahat bir şekilde geçireceğiz. Ben de kendimi çok, eee yıpranmış hissetmeyeceğim. Çok teşekkürler.
Evet. Anlıyorum. Kesinlikle. D değil mi? Hı hı. Rica ediyorum. Benim için zevkti. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.